Não é. Pois é, eu acho que é que é bacana, sabe. Então, eh, eu vou começar a dar uma olhada, assim, quem sabe em janeiro, né, eu não faço uma viagem assim. Eh, infelizmente tá frio, mas é melhor do que nada. <laughs>
Ah, mas aí você pode conhecer um país que seja bonito no frio, né, você mora eh, você mora em em Portugal que você falou, né?
É. Eu moro em Portugal, é.
Ah, então, olha: Portugal, né, vários países na Europa com com com neve, né, com com partes bonitas assim de de frio, então pode ser algo que seja bom pra você.
Aham. É verdade, é verdade. Eu vou eu vou dar uma olhada, assim, sabe, vou jogar aquelas pesquisas, assim, no Google de passagem barata e ver pra onde eu vou. <laughs> Aham. <laughs>
Aham. É, e vê pra onde o destino quer te levar, né, tipo isso. Ah, isso é bom, isso é uma coisa boa de se fazer, com certeza.
É, eu acho que você tem razão. Eu tô precisando inserir, talvez, outras atividades na minha vida, né. Eu acho que a questão da falta de energia é justamente essa, assim, sabe, porque, assim, eu tô cansada, eu tô trabalhando, mas, assim, eu já trabalhei muito, sabe, também, né, ao longo da vida, e eu nunca me senti mal como estou agora.
Uhum, sim, e não e não e não se sentia dessa maneira, né. Sempre trabalhou, mas nunca se sentia assim desenergizada, né.
Não. <laughs>
Pois é, entendeu. Então, assim, é algo que que eu acho que você pode fazer sim, com certeza vai te ajudar bastante, vai te dar energia. Então, tenta fazer isso e cuida também desse impulso para, de repente, voltar para o Polidance. É uma atividade bem interessante e que pode te ajudar mesmo nesse nessa nessa nessa questão também de de energia e tudo mais.
É. Aham, é verdade, é verdade. Nossa, assim, e foi uma aula super bacana, sabe, na hora que eu que eu comecei a fazer, eu falei: "Ah, gente finalmente alguma coisa parecida".
Ah, você você só fez 1.
Hã?
Você só fez 1?
Só fiz 1, porque, assim, eh, eu fiz uma aula experimental, né. Eu fazia eu, né, fazia trapézio, aí, quando eu ia para o Brasil, eu fazia sempre trapézio de novo, assim, no mês que eu estava lá. E, quando eu morei numa outra cidade aqui em Portugal, eu fiz aero-yoga.
Uhum. Como é aero-yoga?
Aero-yoga é sensacional, é com o tecido do circo
Aham.
né, aquele tecido do circo que é um do uma das modalidades, eh, só que em formato de U, assim, né, ele preso nas 2 pontas e e aí, vários movimentos da yoga, mas, assim, usando o tecido, e muitos assim, né, e também acrobacia.
Sim. Nossa, isso te conectava bastante com o circo, né.